อา อาจจะไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นน่ะค่ะ ก็ร้องขอตรง ๆ แต่เปลี่ยนความรู้สึกแทนที่จะสั่งเขาว่าแบบ "เธออย่าเข้ามาได้ไหม ช่วงนี้เราแบบ อืม ไม่ ไม่โอเคเลย ที่เธอเข้ามาสั่งงานนู่นนี่นั่นเรา เรารู้สึกแบบไม่ค่อย ไม่ชอบ" อะไรอย่างเงี้ย แต่กับ คุณก็ ใช้คำพูดอย่างอื่นแทน แต่ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน แบบเนี้ยค่ะ เหมือนกับว่า "อ๋อ เราก็อยากทำให้มันเสร็จเร็ว ๆ นะ เราจะได้แบบออกไปอยู่ด้วยกัน ออกไปเที่ยวด้วยกันไง แต่ถ้าเกิดเธอ เข้ามาอยู่ เนี่ย เราเสียสมาธิ แล้วมันก็ทำไม่ค่อยจะได้เลยอะ รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน อะนะคะ แต่ก็ เขาก็ อาจจะรู้สึกดี อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ ค่ะ